Uhm, entrambe. Diciamo che nelle feste più grandi, dove magari capita spesso che ci sono persone magari non proprio magari qualche amico, qualche- qualche amico un po' più stretto facevamo, uhm, primo e secondo. Normalmente solo all'inizio, mhmm, nei casi più normal però nelle nei nei casi più diciamo nelle festività che non è appunto una un pranzo domenicale, ma magari una festività più che altro a metà pranzo, sì, sì, sì, sì.
Okay.
Ma insomma questo diciamo come come tradizione in un certo senso.
Ecco poi volevo farti un'altra domanda. Mhmm, siccome, mhmm, a anch'io sono del del sud e ogni tanto sai da me, ehm, c'erano i posti fissi, c'era il tavolo dei grandi, il tavoli dei piccoli, ehm, sono sono cose che si ritrovano anche da te o era una particolarità solo della mia famiglia?
Ah sì. <chuckles> No, no, no, guarda era una cosa normalissima, cioè che poi il tavolo dei piccoli non lo so come faceva il tavolo dei piccoli era sempre non so se capitava anche a te, ma era sempre nella parte più piccola della stanza o magari era un un tavolo piccolo di plastica dove non c'entravat eh <chuckles>
Esatto. Mh, esatto, quello più basso, quello più sì, okay allora era una prerogativa di tutte le famiglie italiane, mi sembra di capire. <chuckles>
Eh, sì, sì, no, ma quello c'è sempre, ma, ehm, anche adesso c'è ancora, cioè, se capita qualche pranzo domenicale dove siamo tutti insieme c'è sempre questo tavolo <chuckles> che non c'entriamo più, cioè non serve più il tavolo dei piccoli, è solo perché non c non en sì dim
E tu e tu a che età ti sei ti sei spostato dal tavolo dei piccoli a quello dei grandi?
Ah no, ma ma io sono ancora al tavolo dei piccoli <chuckles> conti
Okay, quindi non hai ancora non sei ancora arrivato all'età in cui puoi spostarti. <chuckles>
No, non ho questo ap non ho questo passaggio diciamo di di livello ancora, non non ho questa promozione ecco non sono ancora
Okay. E vuoi vuoi prenderle in futuro? <chuckles>
Sì, no, spero. Magari, mhmm, quando <chuckles> quando avrò l'occasione, quando ci sarà spazio magari. Il tavo il mio posto magari poi lo occuperà qualche altra nuova piccola entrata in famiglia, ehm eh, sì, sì, sì insomma
Okay. Dai, quindi devono sbrigarsi tutti a fare i figli e i nipoti insomma.